Alam mo ba minsan ano 'no, uhm, nahirapan talaga akong i-enforce yung mga boundaries ko. Lalo na 'pag may mga ano, ah, salo-salo o kaya may mga party. Alam mo ba may nangyari kasi sa'kin na, ah, birthday ko 'to, eh. Hmm.
Mhm. Mhm. Mm.
So yung mga kaibigan ko 'no, ah, nasa taga-ano sila, ah, Montalban eh, ako taga-Manila.
Mhm.
Alam mo ba naman, parang gusto nila, ah, doon ako mag-celebrate.
Sa kanila?
Sa Montalba. Yes, sa Montalban, my God. So, uhm, ako naman dahil, ah, love na love ko sila, 'no. So agad-agaran naman akong pumunta do'n 'no gabing-gabi para, ah, bumiyahe at, ah, doon ako magpa-ano 'no, maghanda at magpainom, mag-order ng pagkain and everything, ganon. Um, sila wala naman silang uhm, naiambag 'no, wala naman silang, although, although may pera sila, ah, mm. Wala man wala naman akong natanggap na regalo or anything. 'Di naman din ako nag ah, e-expect, 'no? Pero grabe sa sobrang uhm, love na love ko talaga sila, 'no, ah parang nagpunta talaga ako doon.
Mm. Ah, okey. Oo. Mm.
Pero napansin ko 'no, after that, uhm, medyo parang feeling ko nga 'no na, hindi siya makatarungan and hindi ko kaagad nasabi or hindi ko naisip din 'no nung time na yun. Kasi nga, um, feeling ko, ah, close na close kami. Um, hindi ko siya naisip as, like ah, tini-take advantage nila 'ko, or anything. Uhm, parang na-realize ko nalang siya after, ah, the fact na, ah, nagpunta ako dun tas, yun yung yung alam mo yung pauwi na ako. Tapos dun ko lang na-realize na, "Oh, my God, bakit ako nagpunta dito?" Oo. Bakit, ah, nag-abala pa ako, like, alam mo yung parang nung time kasi na yun, umiinom pa ako, eh, so ayun sila, ah, gusto nilang magpainom ako 'don and everything. So, um, sinunod ko naman, tapos, ah, yun nga yung aftermath na parang hangover ako kailangan ko pang bumiyahe pabalik. Oh, my God! Talagang nahirapan ako 'no. Ah, nagsisi ako sa part na yun, hmm. Dun ko lang siya na-realize.
Hmm. Hmm. Valid naman 'yong reason mo 'no, na, uhm, gano'n 'yong naramdaman mo and 'yon nga, ah, love na love mo kasi sila, eh. Pero matanong ko lang, ah, one-time lang ba 'to nangyari? Or uhm, meron ka pa'ng ibang mga experiences na, minsan nahihirapan ka'ng magsabi, no'ng hangganan mo or limitation mo, pagdating sa mga, ah, selebrasyon?
Ayun. Ah, sila pa rin 'to ah, ano? So, uhm, whenever lang na gusto nila 'no, na like, let's say uhm, magpainom ako or something like that, 'no. Ah, mag-text lang yan na ah, yayayain ako, 'no, since magkukumare kami. Eh, talagang ano gusto nila 'no na pumunta ako do'n. Oh, My God! So, like, ah, sa isang buwan 'no, linggo-linggo talaga akong pumupunta do'n. Ah, bumibiyahe talaga ako 'no. Nagji-jeep lang ako, eh. So, imagine, 'no, Ilang oras 'yong biyahe ko papunta do'n. Ah, magji-jeep ako mula dito, tapos hanggang papunta ng, ah, ano, 'no, Commonwealth. Tapos pagdating ng Commonwealth, eh, bababa na ako do'n. Sasakay naman ako papuntang Rizal. Medyo ma-ano, matrabaho talaga, 'no, Matagal! Ang tagal tagal! And al also delikado, ano. Kasi
Mm. Mag-isa mo.
kapagka oo, wala wala na kasi akong contact doon, pagkadating do'n, 'no. Kasi yung, uhm, ah, cellphone provider ko yung, uhm, <clicks tongue> Globe. Eh, 'yong network eh, Globe, oo, 'yong akin. Eh, 'yong meron lang signal 'do'n eh, Smart. Hala! Nahihirapan talaga ako, kasi 'pagka let's say, nawala ako do'n, lagot na ako, oo. Uhm, so hindi ko naman din na-ano, dapat nga pala 'no, ah, like bumili ako ng Smart din na SIM card para saka-sakali. Pero, <laughs> hindi talaga iisang SIM card lang kasi 'yong slot ng phone ko no'ng time na 'yon, eh. So, 'di ko siya naisipang gawin 'no. Uhm, pero ayon nga, ah, medyo nalalagay ako sa danger. Ah, itong mga ano kasi, ah, mga kaibigan ko na 'to, mga babae 'to. Ah, so kalog din kasi sila, so hinahanap-hanap ko 'yong, ah, saya din na binibigay nila sa'kin. Kaso, 'yon nga hindi ako nakakapagtakda, 'no, ng mga boundaries. Ah, pagdating diyan, sa mga ganyan. Kasi nga, ang rupok ko! Kapag konting, ah, hiling lang sa'kin 'no, ah, ano naman ako oo. Bigla naman akong parang, ah, uma-ano na parang <chuckles> bumibigay agad, gano'n! <chuckles> Ano kaya 'yong gagawin ko 'no ah, para hindi na siya maulit ah, sa ibang mga kaibigan ko?
Net. Ayun. Mm. Mm. Bibigay agad. Go agad. Ayun. Normal naman 'yon, yung, ah, nararanasan mo. ‘Di ka nag-iisa. Marami ring mga ganiyan, mga talagang um parang i i hinana sabi mo nga hinahanap mo na rin yung, yung kasama talaga sila kasi masaya naman 'pag nando'n ka na. Pero yun nga, after do'n mo mare-realize na kailangan mo rin palang ingatan ‘yong sarili mo. So, speaking of, um, pag-iingat, saan ‘yung parang pinaka-priority mo maliban do'n sa pisikal na, um 'yon nga, ‘yong danger do'n sa pagpunta mo? How about ‘yung oras, ‘yung energy mo or privacy, w wala namang problema sa mga gano'n?
Ah siguro yung energy talaga, 'no, medyo <laughs> Ang haba ng biyahe, oo. Ang haba talaga tapos medyo nakakapagod din siya, ah. Oo, sayang 'yong oras, pagod. Eh puwede naman kami mag-meet halfway or something like that, 'no? Bakit hindi nila ah ginagawa. Oo, tsaka birthday ko, dapat sila yung pupunta sa’kin, 'di ba?
Mm. Ah, oo. ‘Di sila nag-offer. Oh. Mm. M—
Pero ang nangyayari is like ako yung maghahanda doon sa place nila, bakit gano'n? Parang parang hindi yata tama 'yon 'no. Pero alam mo dahil gusto ko silang makasama, um nilunok ko 'yon. Ah, kasi nga, ah, love na love ko kasi sila, 'no. Ah, pero ayun simula no'n, medyo na-realize ko na na hindi ko siguro sila totoong kaibigan kasi yung totoong kaibigan ‘di naman gano'n, eh. ‘Di ba?
Ikaw pa ang pupunta. Ayun, oh.
Ah, parang oo, hindi sila, like true friends, 'no, um
Pero
Ako yung may birthday, dapat sila yung pupunta sa'kin. Oo.
Oo. Pero, na-bring out mo na ba 'yon in a good way lang naman na ah, na-try mo na bang sabihin sa kanila na, "Uy kayo naman 'yong pas ah, pumasyal sa'kin kasi ako na lang 'yong, 'yong pumupunta dito, baka puwede namang, meet tayo halfway? Kasi, medyo ang haba din ng ng biyahe ko ah", bat nat kahit puwedeng pa-joke lang, and then, ah, na-try mo na bang sabihin 'yon, or hindi pa?
Um, nasabi ko na yun eh, actually one time, pero, ang ini-insist kasi nila is do'n na ako matulog, parang gano'n, oo. So, hindi na talaga ako nananalo kapag ganun. Kasi nga eh, tama nga naman, ah, kung bibiyahe ako do'n, 'no, do'n na din ako matutulog, tas bukas na lang ako uuwi, parang sleepover na din siya, gano'n.
Mm. Mm. Anong reaksiyon nila? Mm. Eh, gusto nilang mangyari, oo. So, na-try mo na rin pala, ano? Pero na-try mo na ring mag-hindi. Kung halimbawa, "Uy, punta ka dito." Tapos, um, in a nice way na, "Hala pasensya na, on sa susunod na lang." Parang ganun or lagi kang go nang go?
Ayon sa simula, ‘no, ah, go lang ako nang go. Pero no’ng kalaunan na pagkalipas ng ilang taon na hindi ko na talaga <laughs> ‘di ko na kaya marami rin akong responsibilidad, ‘no? Um.
Hmm.
Hindi na ako nag-aano nagpupunta en egs eh, hindi na din talaga ako nag, ah ah, duma pumupunta do’n like ever since. Ah, tapos parang naging still ‘yung, ah, ano namin, ah, friendship. Ah, tapos, ah, since hindi na hindi na ako nag-e-effort, ‘no, hindi rin sila nag-e-effort. My God! Oo. Ako lang pala ‘yung ano oo, ako lang pala ‘yung nag-e-effort sa, ah, friendship namin.
Ayun. At least, oh, ‘yun parang napatunayan mo. Oo. Friendship din. Oo. At least napatunayan mo na, ah, no'ng binigyan mo sila ng time, eh, parang 'yon nga sila na rin 'yong parang hindi na nag-reach out sa'yo. 'Yon, baka sa susunod na mga, ah, pakikipagkaibigan mo, eh, sa umpisa pa lang sabihin mo na yung mga limitations mo. Para makita mo din, para hindi ka rin masyadong mag-invest ba, <chuckles> ng time and effort sa kanila ng hindi naman nare-reciprocate. Although siyempre yung love naman hindi naman tayo nag-e-expect, gaya ng sabi mo. Pero siyempre, um, gusto rin natin na nire-respect din naman tayo in return. Kaya sa tingin mo, pwede mong gawin 'yon sa susunod?
Mhm, kaya nga. Ah siguro ',o, ah, oobserbahan ko kung, ah, yung sa una pa lang 'no ng friendship, titingnan ko kung nen nagre-reciprocate ba. Ah dun natuto na ako 'no dun sa mga pagkakamali na yun na lagi na lang ako yung, ah, gumagawa ng effort. Siguro, ah, mas, ah, pagtutuunan ko ng pansin, 'no, yung, ah, ginagawan din ako ng effort nung, ah, friend ko, 'no? So, ayun.
Mm. Mm. Mm. Kasi it oo, yun naman yung meaning ng friendship talaga. Yung yung yung dalawa kayo hindi na lang yung ikaw yung nag-e-effort. Kaya sobrang thank you sa pagsi-share mo, pag-o-open up. 'Pag may kailangan ka, magsabi ka lang.
Oh, maraming salamat din sa mga payong binigay mo, sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Maraming salamat din, sa susunod ulit. Paalam.